มีหมดทุกรูปแบบเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโถสุขภัณฑ์ที่เปิด-ปิดอัตโนมัติเนี่ย แม้แต่กระทั่งชำระล้างเนี่ยนะครับอัตโนมัติ เพียงแค่กดปุ่มนะครับ ไม่ว่าจะ ถ่ายหนักถ่ายเบา อะไรทุกอย่างนะครับ มีแบบ โอ้โฮ! ระบบฉีด ล้างอัดฉีดช่วงล่างเนี่ย แล้วพร้อมจะ เป่าให้เรียบร้อยนะครับ คุณ ไม่ต้อง ทำอะไรเลยครับ แค่ อ่า อ่า ปลดทุกข์เสร็จเรียบร้อยคุณกดปุ่มเลยนะครับ แล้วก็จะมีระบบฉีด ระบบอัดฉีดพร้อม อ่า เป่าด้วย แล้วก็แบบ อื้อฮือ เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับคุณก็ อ่า มีทีวีในห้องน้ำด้วยครับ แล้วก็ระบบอ่าง อ่าง อาบน้ำเนี่ยก็เป็นระบบน้ำเนี่ยนะครับน้ำอุ่น น้ำวนนะครับข้างใน ถ้าเกิดว่าคุณทำงานเหนื่อย ๆ มาเนี่ยคุณก็ไปแช่อ่าง ดูทีวีต่อไปเลยครับในห้องน้ำเนี่ยนะครับ อา สบายมากเลยแบบนี้ หรือ หรือบางคนเนี่ย บางทีอาจจะไม่ชอบในการแช่น้ำใช่ไหมครับ ไม่ว่าระบบเนี่ย อ่า ในการที่แบบ เป็น Rain Shower เนาะในการยืนอาบน้ำเนี่ย โอ้โฮ ก็จะมีทั้งแบบการฉีดน้ำด้านข้าง ด้านหน้า ด้านหลังเนี่ยทุกทิศทางครับ เป็นระบบอัดฉีด ใช่ครับ เพียงแค่กดปุ่มเนี่ย โอ้โฮ น้ำก็จะมีเปิดมาเป็นอุณหภูมิที่พอเหมาะนะครับ ไม่ร้อน ไม่เย็นจนเกินไป เป็นน้ำอุ่นเนี่ยนะครับ แถมยังอัดฉีดทั้งหัวทั้งแขนขา อะไรเนี่ย คุณยืนเฉย ๆ ได้เลยครับ ระบบก็จะอัดฉีดให้หมดเลยครับ อา แบบนี้สบายตัวเลยครับ ใช่
อืม อืม ดีจัง อืม อือฮึ ดีมากเลยนะคะเนี่ย อืม อืม โอ้โฮ อัจฉริยะจริงค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อืม ดีเลยนะคะแบบนี้เนี่ย เป็นอะไรที่อัจฉริยะสมชื่อเลยนะคะเนี่ย แล้วทีนี้จะเข้านอนแล้วนะคะ ในส่วนที่ ห้องนอนเราเนี่ยมันจะมีอะไรที่แบบว่าเป็นอัจฉริยะ ช่วยให้เราสะดวกสบายก่อนนอนบ้างไหมคะเนี่ย?
อือฮึ